Di tengah hiruk pikuknya aktivitas kamu sehari-hari nih Kak, aku pengen tahu deh, eee, yang pasti kamu kan ini ya, mmm, <tsk> punya hobi nih pastinya yang mana mungkin hobinya itu juga ke arah yang mengasah kreativitas kamu. Nah, aku tuh pengen tahu di, eee, aktivitas kamu, di sela-sela aktivitas kamu, kebiasaan kecil apa sih yang paling sering kamu lakukan setiap hari untuk menyulut ide nih? Atau memantik ide, gitu, ya? Boleh ceritain enggak nih prosesnya?
Hmm. Iya Kak. Jadi memang, eee, kalau di saat, eee, lagi mumet pekerjaan kemudian juga lagi cukup stres dengan, eee, tekanan ya, tekanan pekerjaan itu, biasanya aku tuh punya kebiasaan, eee, selain, eee, ngerokok dan ngopi ya. <chuckles> Itu, eee, motoran santai Kak. Jadi, eee, mungkin di malam hari setelah pulang kerja atau pada saat pagi hari, eee, berangkat kerja gitu ya. Aku tuh senang motoran gitu ya. Motoran santai mungkin, iya hanya beberapa putaran gitu ya, mengelilingi kota, terus kemudian baru pulang atau baru menuju kantor gitu Kak. Nah
Ah hah. Mhm. <chuckles> Oke. Mhm. Mmm.
dengan begitu, eee, aku tuh dapat banyak, eee, apa namanya, eee, inspirasi ya. Enggak tahu kenapa Kak. Jadi, ketika muter-muter santai, lihat pemandangan, menikmati udara gitu ya dan menikmati motorku gitu. Kebetulan aku hobi, eee, motor dan mobil Kak gitu. Jadi mhm, jadi otomotif betul banget gitu. Jadi, eee, aku dapat, eee, ide dari situ. Kemudian juga kalau lagi stres atau lagi, eee, penat gitu ya, dengan motoran itu keliling kota gitu ya muter-muter, itu bisa menurunkan tensi dan menurunkan, eee, tingkat stresku, gitu.
Mhm. Mhm. Oke. Otomotif, ya? Heeh. Mhm. Mmm, oke. Berarti memang dengan hal sesimpel jalan-jalan naik motor, eh, motor-motoranlah ya namanya ya, motor-motoran keliling kota lihat-lihat pemandangan dan mungkin menghirup udara segar gitu ya Kak, ya? Oke, dan itu apakah memang, eee, hampir selalu kamu lakukan setiap hari nih, Kak?
Mmm, hmm. Mhm, betul. Mhm. Iya. Eee, boleh dibilang hampir setiap hari Kak karena kebetulan, eee, transportasi yang aku gunakan untuk menuju kantor itu setiap hari menggunakan, eee, motor pribadi ya. Kecuali memang, eee, kondisinya sedang hujan itu aku menggunakan, eee, mobli mobil pribadi, tapi itu juga, eee, cukup, apa namanya, cukup membuatku nyaman ya, eee, menimbulkan, apa, kreatifitas, ide-ide baru gitu atau bahkan solusi pada saat, eee, ada masalah, gitu Kak.
Oke. Mhm. Mhm. Mmm. Mhm mhm mhm. Mmm, oke baik. Nah, ini, eee, prosesnya kamu bisa ketemu kebiasaan ini tuh awalnya gimana sih, Kak? Eee, kamu mulainya kebiasaan itu tuh gimana? Apakah memang sekaligus kamu memang perjalanan pulang pergi dari kantor ke rumah gitu, ya? Dan akhirnya butuh waktu berapa lama tuh sampai kamu ngerasa ada pengaruhnya di mungkin mood kamu atau di kreativitas kamu?
Iya. Jadi mungkin, eee, butuh waktu ekstra kurang lebih, eee, 30 menit ya Kak, 30 menit sampai 1 jam mungkin ya kalau menggunakan, eee, mobil itu ya. Nah, jadi, eee, sebetulnya tuh, eee, kadang aku sambil, eee, motoran gitu ya. Kadang suka, eee, menepi sejenak gitu. Mungkin melakukan ritual, eee, spesial <chuckles> gitu ya, sebat. <chuckles> Jadi ngerokok dulu sebat gitu 1 batang. Itu sambil, eee, apa, eee, istilahnya kayak, eee, mungkin hampir mirip dengan melamun gitu ya. Jadi sambil berpikir gitu, eee, "Tadi tuh ada masalah apa di kantor ya? Terus ada, eee, kerjaan apa yang harus diselesaikan?" Gitu. Nah, biasanya sambil, eee, rileks atau santai itu, aku tuh, eee, berpikir gitu ya sambil mencari, eee, solusi, mencari ide gitu ya. Nah, biasanya tuh dapat gitu Kak, biasanya ketemu gitu ya. Langsung ada ide-ide yang baru atau solusi baru gitu atau ya, eee, hanya sebatas menurunkan, eee, tingkat stres, gitu.
Mhm. Oke. Mhm. Mhm. Mhm. Oke. Heeh. Mmm. Hmm. Oke. Wow. Mmm, refreshing aja gitu, ya? <chuckles> oke dan itu tuh, eee, setelah kamu bertahun-tahun melakukan kebiasaan itu tuh baru tahu ternyata itu ada manfaatnya buat kamu tuh semenjak kapan sih, Kak? Apakah memang semenjak kamu kerja atau kapan nih?
Benar. Mhm. Eee, semenjak aku punya motor dan mobil Kak. <chuckles> Jadi
Oh, oke. Jadi memang detik detik kamu pertama kali mulai kebiasaan itu, ya?
Betul. Jadi, eee, entah kenapa ya, karena mungkin memang et eee, pada dasarnya ya kecintaan aku terhadap otomotif itu sendiri ya jadi, eee, menyukai motor dan mobil. Apalagi setelah, eee, kendaraanku itu dimodifikasi ya. Jadi punya rasa, eee, kesenangan tersendiri sih Kak. Jadi setelah dimodifikasi kemudian digunakan gitu ya, eee, sambil berkeliling, itu tuh rasanya, eee, senang banget, kemudian, eee, apa, punya, apa ya, kebanggaan tersendiri gitu bahwa, eee, kendaraan ini berhasil aku modifikasi sesuai keinginanku, sesuai seleraku gitu. Terus aku nikmati perjalanan, eee, mengendarai kendaraanku tersebut, gitu.
Oke. Mhm. Mhm. Oke. Mhm mhm. Mmm. Oke. Mhm mhm. Oke. Nah, aku pengen tahu nih Kak, sebenarnya, eee, tingkat kreativitas yang naik semenjak, eee, kamu melakukan aktivitas ini tuh apa sih Kak contoh konkritnya gitu? Apakah memang di kerjaan itu kamu jadi produktif ya karena berpikirnya itu lebih flow-nya itu lebih kreatif, atau mungkin ketika kamu sedang mengerjakan, eee, hal-hal yang berbau passion atau hobi kamu yang lain nih. Nah, ini apa sih contoh kongkritnya meningkatkan kreativitas tuh?
Mhm. Iya. Eee, jadi mungkin aku, eee, ambil contoh di pekerjaanku yang sekarang ya Kak. Jadi, eee, aku tuh sekarang bekerja sebagai, eee, pengelola proyek atau mungkin bisa dibilang project manager gitu ya. IT project manager. Jadi, eee, pekerjaanku saat ini tuh menuntut untuk memiliki, eee, apa namanya, eee, solusi-solusi yang memang tepat sasaran kemudian juga bisa memecahkan masalah gitu ya. Jadi, aku ambil contoh pada saat aku menemukan masalah, eee, penjadwalan ya. Jadi, eee, pekerjaanku itu mengharuskan aku, eee, melakukan inisiasi kemudian juga perencanaan, eksekusi, kemudian evaluasi sampai dengan, eee, penutupan gitu ya, sebuah proyek. Jadi, eee, harus dikerjakan atau harus dipastikan itu dari ujung ke ujung gitu atau end to end gitu ya. Harus dipastikan proyek tersebut berjalan dengan, eee, lancar sesuai dengan, eee, target waktu dan objektif perusahaan gitu. Nah, pada saat ada masalah penjadwalan, eee, terkait jadi waktu itu ada, eee, pengiriman dari supplier ya, dari vendor itu yang terlambat gitu. Kebetulan aku di IT waktu itu ada pemesanan, eee, laptop ya notebook sebanyak, eee, kalau enggak salah waktu itu 370 unit yang dipesan. Harusnya tiba di minggu ini, tapi karena ada satu dan lain hal, itu terlambat sampai, eee, 2 minggu ke depan, jadi 2 minggu kemudian baru bisa sampai. Sementara di minggu depan itu harus segera dilakukan implementasi gitu, jadi laptopnya tuh harus segera di, eee, kirim atau di-deliver ke pengguna atau user untuk dilakukan, eee, uji coba atau pengetesan. Nah, waktu itu aku sempat sempat buntu sih Kak. Jadi, setelah melakukan, eee, apa namanya, kebiasaan kecilku itu gitu, eee, aku dapat ide bahwa, "Oh iya karena kan," eee eee, "saat ini masih ada backup unit." Gitu ya, jadi, eee, notebook cadangan yang bisa digunakan terlebih dahulu gitu sambil menunggu, eee, notebook yang baru itu tiba. Nah, jadi aku dapat solusi, "Oh iya. Oke deh kalau gitu coba pakai, eee, notebook cadangan dulu nih." Gitu untuk, eee, yang memang statusnya mendesak dan, eee, harus segera dikirim minggu depan, gitu Kak.
Mhm. Oke. Mhm. Mmm, oke baik. Mhm. Mhm. Oke. Mmm. Oke baik. Mhm. Mhm. Oke. Wow. Mhm mhm. Mmm. Oke. Mhm. Mmm. Wah. Mmm. Keren sih. Berarti memang, iya efeknya itu terlihat di produktivitas kemudian cara kamu menanggulangi atau menghadapi masalah gitu ya Kak, ya? Jadi enggak cuman, akhirnya ketika kamu dihadapkan di suatu masalah solusinya itu enggak cuman 1, tapi banyak gitu. Wah, keren sih. Itu mungkin ini ya, efek dari, eee, otak yang berpikir lebih jernih kali ya Kak, karena beban tuh seperti ada yang hilang mungkin ya dengan kebiasaan kecil kamu itu. Wah, keren sih. Ternyata aku enggak nyangka sih dari cuma motor-motoran aja sebesar itu, eee, efeknya bahkan ke dunia kerja kamu gitu loh. <swallows> <smacks lips> oke. Nah, pernah enggak sih Kak, kamu tuh lagi ada momen-momen ya atau hari-hari di mana mungkin kamu tuh lagi capek banget atau lagi bad mood dan akhirnya kebiasaan itu enggak enggak jalan gitu pada saat itu? Atau mungkin kalau kamu lagi bad mood lagi capek pun kamu tetap melakukannya karena itu, eee, bisa membantu kamu meningkatkan mood? atau gimana nih?
Mhm. Mhm, betul. Mhm, betul betul, Kak. Mhm. Betul. <laughs> Mhm. Betul. Iya, Kak. Justru, eee, pada saat eee, atau titik terendah gitu ya atau pada saat mungkin, eee, kurang mood atau lagi, eee, banyak tekanan, justru itu menurutku adalah obat yang, eee, cukup ampuh ya, cukup efektif gitu ya dengan cara motoran berkeliling gitu, baik menggunakan, eee, mobil atau motor gitu ya. Itu justru menurutku cara cara yang paling efektif gitu ya untuk menurunkan tensi, eee, membuat, eee, apa, pikiran lebih fresh gitu ya, lebih segar. Terus kemudian juga, eee, menambah, apa namanya, eee, inspirasi baru gitu ya, mencari ins inspirasi baru dan juga, eee, boleh dibilang, mmm, banyak hal-hal yang bisa aku dapatkan, eee, pada saat aku meragukan, eee, refreshing tersebut sih atau boleh dibilang self healing ya Kak, istilah jaman sekarang tuh self healing gitu ya. Nah, itu caraku sih untuk, eee, istilahnya ya self healing gitu caraku untuk, eee, apa, menghibur diri sendiri Kak.
Mhm. Mmm. Oke. Mhm mhm. Oke. Mhm. Iya, benar. Mhm. Mmm. Oke, menarik sih. Ternyata memang, eee, mungkin karena hal itu tuh juga enggak bisa diilewatkan ya Kak sama kamu kan karena kan kamu pulang pergi juga selalu naik motor atau naik mobil, ya? Ah, akhirnya mau enggak mau ya tetap selalu menjalani kebiasaan itu dan kalau pun lagi bad mood atau enggak semangat pun malah ternyata bisa membangkitkan lagi ya semangat kamu, ya? Oke. Nah, itu kan kalau kamu lagi melakukan kebiasaan kecil yang di luar ruangan nih Kak. Pas di momen-momen atau di masa-masa di mana kamu tuh lagi suntuk banget dan cuma pengen di rumah, ada enggak sih kebiasaan yang seperti itu juga, tapi yang kamu lakukannya tuh cuma di rumah aja?
<chuckles> Benar. Benar. Hmm, benar banget. Mhm. Mmm, kalau di rumah ya Kak, ya? Kalau di rumah itu
Mhm, atau mungkin ya disekitaran rumah lah boleh lah. <chuckles>
<chuckles> Iya, tapi biasanya kalau memang, eee, mager gitu ya, istilahnya malas gerak, eee, atau memang, eee, maunya dilakukannya hanya di dalam rumah atau indoor ya gitu. Aku tuh memang, eee, hobi juga, eee, nonton Kak. Jadi selain heeh, otomotif, hobi keduaku nonton gitu ya. Jadi, eee, banyak, eee, film-film yang, eee, apa, aku tonton gitu pada saat bersantai di rumah juga gitu ya. Jadi biasanya sih kalo di rumah itu aku nonton Netflix sih, Kak.
Mhm. Mhm. Oke. Mhm. Mmm, oke. Biasanya gimana tuh Kak proses kamu nonton? Apakah dia itu memang membuat kamu rileks? Membuat kamu terhibur? Atau gimana? Kok bisa sih meningkatkan eee, membantu meningkatkan kreativitas kamu?
Mhm. Jadi yang pertama ya karena membuat, eee, rileks gitu ya, jadi hiburan gitu, menghibur, dengan, eee, adanya hiburan tersebut, eee, mungkin ya, eee, pikiran aku tuh menjadi lebih jernih, lebih fresh juga gitu ya. Apalagi kalau, eee, filmnya itu ben apa bergenre, eee, action gitu ya, action ya mungkin semacam seperti Mission: Impossible terus juga, eee, ya film-film action yang memang butuh, eee, apa namanya, pemikiran khusus atau taktis gitu, filmnya itu tuh biasanya malah jadi, eee, dapat ide sendiri gitu ya dengan menonton film itu gitu ya. Entah kenapa sih Kak. <chuckles>
Heeh. Oke. Heeh. Mhm. Oh. Oke oke. Oke. Masuk akal sih Kak sebenarnya ya. Jadi selain, eee, bikin kamu santai, rileks, itu tuh juga beberapa film juga memberikan inspirasi dan motivasi ya dan mungkin dari situ lah akhirnya, eee, apa ya, tingkat kreativitasan itu jadi muncul atau mungkin malah meningkat di diri kamu. Oke. Iya sih dan itu juga sebuah hal yang, apa ya, yang sederhana lah, artinya hampir semua orang sekarang udah bisa nonton film sendiri di rumah ya Kak ya, asalkan ada modal internet gitulah, <chuckles> pasti begitu kan. Mhm. Nah, ini buat, eee, orang yang baru pengen mulai nih Kak melakukan hal kecil untuk membantu kreativitas mereka, gimana sih trik yang, eee, bisa kamu bagi gitu ya atau mungkin langkah sederhana aja yang bisa kamu bagi supaya bisa langsung dicoba nih, gitu?
Mhm. Benar. Benar banget. <chuckles> betul banget, Kak. Iya. Biasanya hal-hal itu tuh muncul dari, eee, aktivitas ya Kak ya, yang memang, eee, punya nilai tersendiri, eee, terhadap diri kita gitu. Jadi, mungkin, eee, bisa dilakukan yang memang hal itu, eee, kita cintai atau kita sukai gitu. Mungkin bisa mulai dari hobi ya atau kebiasaan yang memang, eee, senang kita lakukan gitu ya. Jadi biasanya, eee, sesuatu yang dikerjakan dengan rasa senang atau kecintaan itu bisa menghasilkan, eee, efek yang positif menurutku ya. Jadi mhm, mungkin, eee, temukan dulu, eee, passion atau hasrat atau keinginan atau kecintaan terhadap sesuatu atau pun aktivitas ya. Setelah itu ya coba, eee, dilakukan gitu secara, eee, apa namanya, perlahan-lahan dan berangsur-angsur gitu ya. Nanti, eee, dengan begitu kita bisa merasakan gitu efek dari, eee, aktivitas atau, eee, kecintaan tersebut gitu ya. Nah, biasanya mungkin, kalau aku kan ya memang hobinya otomotif gitu ya, kemudian juga nonton, nah mungkin ada, eee, sebagian orang yang hobinya mungkin fotografi atau travelling atau kuliner gitu ya. Nah, dari situ tuh nanti akan muncul rasa, eee, kebahagiaan atau kesenangan sendiri. Nah, biasanya kalau udah ada atau muncul rasa itu biasanya itu bisa menumbuhkan kreativitas kita, gitu Kak.
Hmm. Oke. Heeh heeh. Ah hah. Oh. Ah hah. Mhm. Mmm. Mhm. Wah. Aku setuju sih Kak. Dimulai aja dari hal yang sederhana bahkan bisa dimulai dari hobi kita sendiri dulu gitu ya dan yang pastinya mengenal diri sendiri juga penting nih buat tahu apa sih yang kita suka dan mungkin dari situ akhirnya muncul kreatifitas-kreatifitas yang lain. Wah! Keren sih. Ini tipsnya lumayan aplikatif dan sederhana ya Kak ya. Terima kasih banget udah ngobrol, berbagi pengalaman, berbagi cerita, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya.
Benar. Benar benar. Iya. Makasih banyak ya Kak. Sampai ketemu.
Sampai ketemu lagi Kak. Dadah.
Oke bye.